Ouais.
Heu, je veux dire qui tient au sol, tu vois? Pas pas un peu de neige qui tombe machin
Ouais et puis même il y a il y a s il y a cette question de la neige, mais mê même par rapport au niveau de la mer, heu, à plusieurs endroits, on se rend compte que le niveau de la mer a légèrement monté. Heu, ce qui ce qui, heu, ce qui clairement clairement, heu, vient, heu, démontrer que qu'effectivement il y a une fonte des glaciers, que, heu, même dans l'Arctique et dans le dans les pôles enfin, heu, chaque fois il y a m il y a <tsk> il y a moins de glace, heu, justement parce que le la planète se réchauffe.
Oui. Légèrement, voire plus, oui. C'est ça. Et de toute façon, tu as des photos, heu oui, voilà, tu as de toute façon, tu peux le